あの、ちょっと仕事量が多すぎて、なんだか疲れた感じになってるんで、あの、お話聞いてもらいたいんですけど。
ええ。 ああ。 あ、はい、もちろんです。
あ、ありがとうございます。あの、会社を、ま、あの、経営してる立場なんですけど
はい。 ええ。
はい、なかなかこう、ま、家でやったり、すできる仕事もあったりするんですけどはい、休みの日をこう、固定して決めてないが故にうん、あんまり境界線が引けてなくて、いつもこう、仕事のことが頭に入ってるみたいな状況なんですよね。
はい。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。まあ、それは大変ですよね。あの、お休みの日は決めてないって仰ってたんですけど、あの、うん？お仕仕事がない時に、じゃあ、ここはお休みにしようかなっていうので、突発的にお休みをするっていう形なんですか？
はい。 うん。 はい。 あ、そうですね。あの、仰る通りで結構、突発的に「明日仕事入らなかったから休みにしよう」みたいな
うん。 ああ、はい。
こともあれば、まあ、大体しはっきりと予定、ここに、あの、まあ、出かけたいとか、ここでは休み取りたいって思った時は、休みを取ることもあるんですけど、ま、ほんとそれは1か月に1回とか？
ええ。 うん。 はい。 ああ。
そのぐらいなので、まあ、ほんとに
す少ないですね。うん。
そうなんですよね。時間であの、仕事してる方なので、例えば、今日はえっと、1時間、2時間？しか仕事しないけど、明日はえっと、その分1、2時間残業するみたいな。そういう調整の仕方をしてしまってるぶんがあるので、なんか毎日、ほぼ毎日ちょっとだけ仕事ある、みたいな日が多いんですよね。
はい。 ええ。 うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。ふーん、あ、そうするとほんとにこう、お休みの日なのか、ま、お仕事をしてるのかっていう、この、こう、オンオフっていうのは、本当にこう、うん、む難しくなるっていうことですよね。
はい。 そうなんですよね。で、尚且つ、やっぱ他にこう、うん、従業員の方に仕事を任せることがあんまりできてないので、はい、ちょっとやることが多すぎるっていうのも一つありますね。
うん。 ええ。 ああ、そうなんですね。あの、や従業員の方に、こう仕事を任せる時に、あの、任せきれないっていうのは、ちょっとやっぱり、心配だからっていうのとかがあるんですか？
はい。 はい。 そうですね。やっぱり、あの、まあ、今まで、ま、私がこうやってきたことを、あの、まあ、<groans> なんて言うんですかね、横柄な言い方すると、私のような形でなんか上手く出来ると、あんまり思えなくて
はい。 はい。 うーん。 ああ、そうなんですね。
はい。自分がやった方が早いなとか。
うーん。
うーん、で、もし問題が起きた時に解決できなくて、もっとめんどくさい問題になっちゃうんじゃないかとか。うーん、不安が先に来ちゃったりとか、先にやった方が早いって思っちゃったりとかで
ああ。はい。 はい。 うーん。
うーん、踏み切れてない面がありますね。
あ、そうなんですね。ああ、でもすごくわかります。もう、このあと大きなことになるんであれば、先に、こう、問題の芽を摘んどきたいっていうのはありますもんね。
はい。 そうなんですよね。ま、その方でも対応、もしかしたら、うーん、出来るのかもしれないんですけど、任せたことがないから、まあ、自分でやった方が楽だな、ま、早いなと思ってついついやっちゃうんですよね。
うん。 はい。 うーん。 はい。で、そうすると、やっぱり、ご自身に負担がかかって、どんどん仕事量が増えていってしまうってことですよね。
はい。 うーん、まさしくもうその通りで、そのサイクルで、どんどんどんどん、うーん、会社でやることが増えていくにつれて、増やすにつれて、内容を、やることが増えていくみたいな。
はい。 はい。 うーん。 そうですよね。ああ、でも、ご自身の、もう、キャパを超えてどんどん、こう、仕事というか、事業が大きくなっていってしまう可能性もあ可能性があるというか、その方がいいことなので、そうするともう、ね、あの、手が回らなくなってしまうこともありますもんね。
はい。 うん。 そうなんですよね、やっぱり、うーん、1人じゃきついなって思うタイミングも増えてはきてるので
うーん。 はい。
うーん、今いる従業員に、こう、教えるような、引き継ぐような時間を作るのか。新しく、まあ、マネージャーみたいな管理の人を置いて
はい。 うーん。 うんうん-うん。
あの、おえま、私を、ま、そばに置いてコピーしてもらうのか。
はい。
うーん、なんか、どっちがいいのかなとかってのを迷ったりしてますね。
うーん。あ、いや、もう、ご自身で、あ、このまま行ったら、もう自分の、こう、ひ一人では、ま、こう、賄えない業務量が来るっていうのを、こう、把握されてるので、今からどういう風に対応しようかな、どういう対策を取ろうかなっていうのを、ま、ちょっと検討中なんですね。
うーん。 そうですね、もうほんと、なんとなくのイメージしかしてなくて、今でも、こう、仕事量が多いなとは感じるので、じゃ、どのタイミングで何をすればいいのかって具体的には考えられてはないんですよね。
はい。 ええ。 うーん、あ、へえ、でも、まあ、頭の中で経営もされてるので、なんとなく、こう、今、あの、漠然としてるところをだんだん、こう、詳細に絞ってって、ま、計画していこうっていうふうに取り組んでらっしゃるんだなっていうのは、おうかがいして分かりました。ほんとにねうーん、ご自身が倒れちゃったら、もうそれもできなくなっちゃうかもしれないので、ま、無理されないでくださいね。
ああ、ほんとですか？はい。 そうなんですよ。 ありがとうございます。もう、ほんと、おっしゃる通りで、私が倒れた時には、あの、どうなるんだろうっていうふうに思ったりもするんで、うん、それでもね、こう、回っていくよりなんとか、組織づくり、あの、しておかなきゃいけないなってすごく思うんですよね。
うん。 はい。 はい。 うーん。 うんうん。ね、先ほど、ま、ちょっと、ほんとに隣に置いて教育をしてっていうふうにの、人を作らないといけないなっていうにも気持ちもあるっておっしゃってたんですけど、今は、ま、ちょっと、なかなか右腕になるっていう人は、そこまでの人はいらっしゃらないっていうことなんですね。
はい。 はい。 そうですね、まあ、いないのか、私がまだ見てないのか、自分でやってるから、あの、見れてないのかもしれないので、ま、今いる人にも、ひとつあの勇気を出してこう仕事を頼んでみるっていうのもありですよね、おそらく。
うーん。 はい。 うん。 うーん、いや、ねんかご自身で色々ともうあの頭の中では計画が進んでるんですけど、お忙しいからなかなか実行に移せてないだけなのかなっていうふうに思いました。
うん。 そうですかね、なんかあの、もうほんと、どれから、何から始めればいいのか、じゃあ何を頼めばいいのかなとかって、いろいろ考えたりもするんですけど、なんかそれを考えてるうちにやっちゃったりとか。あとはまあ、お客さんから言われたことを、こうホイホイホイホイ引き受け過ぎて
うん。 うん。 はい。 うん。 ええ。
はい、仕事が増えてるっていうのもあるかもしれないですね。
うーん。いやでもおしお仕事がたくさん舞い込むっていうのはもう人柄と信頼と実績じゃないですけど、とってもいいことですもんね。
うん。 そうですよね。なかなかね。
はい。何か、ま、お客様のそういう依頼もそうですけど、ま、社内の組織作りとかも、なんか、優先順位をつけて、こう、やろうっていう風には、なんか、もう構想してるんですか？
はい。 そうですね、ま、優先順位そうですね、あんまり、こう、意識してなくて、その日に、こう、これをやるっていうことができたら、ま、いつまでにやるとかっていうのを予定表に入れるだけで、あんまりこれが優先だから、これを先に回すっていうのは明確にはこう、なんとなく頭の中ではあるんですけどね。カレンダーに記載とかはしてないので、「うわ、忘れちゃった」みたいなことよくありますね。
ええ。 うん。 はい。 ええええ。 はい。 うーん。あ、でもご自身では、頭の中に全て入ってるから、ま、なんか忘れてしまったと言いながら、こう、上手く調整が出来てるのかもしれないですね。
そうです。そうであってほしいんですけどね。でもなんか、やっぱり忘れてしまって、お客さんにかけてしまうことも中にはあったりしますね。
うーん。 うん。 うん。 うーん。あ、そうなんですね。へいか、あの、結構ね、あの、できる上司の方と、あの、部下の方ってすごくこう、部下の方が大変なのは、やっぱり上司がの頭の中が分からない、考えてることが分からないので、なかなかついてくのが難しいっていうことって、あると思うんですけど、おそらくご自身がお仕事できて、頭の中でこう組み立てが上手にできる方なので、部下からしたら、社長がどういうふうに今後進めていく、いきたいって思ってるのかが、早すぎて追いつかないっていうのがあるかもしれないので、もしかしたらその、ご自身が思ってる頭の中を、あの、部下の人たちに共有してあげると、あの、教育しなくても「あ、社長が望んでることってこれだったのかな？」っていうふうに自発的に、あの、やってくれるかもしれないでしょう？
うん。 うん。 ああ。 なるほどですね。確かにそれを共有するってあまりこう、してこなかったので
うーん。 ええ。
うん、なんか、なんとなく、確かにそれを話すことによって、自分のイメージも共有できるっていうメリットもあるし、向こうから歩み寄ってきてくれる可能性ありますもんね。
はい。 うん。 はい、そうだと思います。なんかね、やっぱり、ずば抜けてこう、できる、あの、経営者の人って、あの、ふ普通の人が考える1歩も2歩も3歩も先を考えてらっしゃるので、なかなかこう、何を考えてるのかついていけなかったりするんですよね。うん。はい。なので、やっぱり社長としてはこういう風に「あ、こんなことまで思ってるんだ。あ、こんなとこまで、もうすにっぽも2歩も先考えてるんだ」っていう風に、あの、部下の方が知ったら、多分またこう信頼も厚くなるし、あの、お仕事も楽しくできるような気がしますね。
なるほどですね。 そうですよね。自分の中だけでこう進めてしまったら、確かになんか、あの、一方通行というか。
うん。
なんか、あの、それが共有できてないがゆえに、問題が起きてしまったりとかも出てきそうですしね。
はい。 うーん。 ね、そしそれでもしこう部下の方が、あの、思いのほかこう、うまく動いてくれたら、ご自身の仕事量がなにかこう、減るかなっていうふうに、ちょっといいふうに想像したんですけど、いかがですかね？
うーん。 そうですね、確かに、なんか仕事量を減らすためには、あの、仕事をとにかく効率化するために
はい。
あの、どうすればいいかっていうのを考えすぎてたんですけど、うん、なんか周りの人にこう、もっと支えてもらえるように
うん。 ええ。
なんかその、共有内容を共有したりするっていうの、ものすごく大事なんだなっていうあの、お話ししてて思いましたね。
うん。 あ。 良かったです。ね、もうほん
うーん、なんか自分でこう頑張りすぎるだけだと、限界が来そうな気はしてたので
ええ、うん。はい。
はい。
ね、あの、ほんとに先ほどおっしゃってたみたいに、ご自身がね、倒れてしまったらほんとに大変なことになっちゃうと思うので、無理されないでくださいね。
ありがとうございます。いや、なんか、ちょっと、境界線引くのに、あの、少しうまくやれそうな気がしてきました。アドバイスしてくださってありがとうございました。
はい。 あ。 はい。少しでもお役に立てて良かったです。